ใช่ แล้วก็อีก ค่ะ
อืม แล้วแบบ ค่ะ ใช่ค่ะ พอดีว่าหมวกอยากจะถาม อยากจะถามคุณ พอดีว่าบ้านอยากจะถามคุณหมวกว่า ถ้ามันเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตรงเนี้ย ที่มันเป็นวันหยุดเลย ทางคุณหมวกได้พาน้องหมาออกไปเดินเล่น ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะ กว่าที่จะกลับที่บ้าน?
คุณ บ้าน ว่าไงนะคะ? ค่ะ ค่ะ ไม่ ไม่นานค่ะ ไม่นาน ก็เหมือนกัน ก็ออกไปตอนเช้าแป๊บเดียวค่ะ 15 นาที ไม่ ไม่ ไม่เกินนั้น 15-20 นาทีเองค่ะ ใช่ ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ ก็ ก็ยังทำเหมือนเดิมค่ะ เพียงแต่ว่าเรามีเวลา เวลาอยู่กับเขานานขึ้น แทนที่ว่าพอเขากลับเข้ามาแล้ว เราจะอาบน้ำแต่งตัวไปทำงาน ก็กลายเป็นว่า เออ เราก็เล่นกับเขาได้เพิ่มขึ้น พอกลับเข้ามาแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ มันจะเป็นอย่างงั้น ส่วนอีกอย่างที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีใน ว ในการ เริ่มต้น วันของทุกวัน ก็จะเป็นการทานน้ำชาค่ะ เป็นคนติดชาเย็น <laughs> ใช่ ใช่ น้ำแข็งชาเย็นเนี่ยค่ะ ชาส้ม ๆ เนี่ยค่ะ แล้วก็ใส่น้ำแข็ง แบบต้องหวาน ๆ ข้น ๆ เข้มข้นนม อะไรอย่างเงี้ย มันจะ มันจะดีทั้งวันเลยอะ
อืม อืม อืม ค่ะ ชาเย็นเหรอคะ หมายถึงน้ำแข็งเนี่ยเหรอคะ? อ๋อ
อืม
มันสดชื่นเหรอคะ? บ้าน บ้านเคยลองทานตอนเช้ารู้สึกแสบคอ แล้วก็หนัก ท้อง ทั้งวันเลย อันนี้คือ คุณหมวกก็คือแบบเป็นประจำทุกวันใช่ไหมคะ?
ใช่ ค่ะ เหรอ? เป็นปกติ ใช่ค่ะ ทานทุกวันเป็นปกติ คนอื่นเขาจะทานกาแฟกันไง แต่เราไม่ดื่มกาแฟ อา เราก็เปลี่ยนเป็นดื่มน้ำชา <chuckles> แล้วต้องหวาน ใช่ค่ะ นะต้องหวาน 100 ด้วยนะ ถึงจะมีพลังอยู่ได้ทั้งวันในการ ทำงาน
อืม เออ ชาหวานใช่ ไหมคะ? เติมน้ำตาลเข้าเลือด โอ้โฮ คุณหมวก นี่ มัน แบบเหมือนเป็นแฟนพันธุ์แท้ชาตัวยงเลย ก็คือเป็นชาหวาน ด้วย หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
<laughs> <laughs> ต้อง ค่ะ ต้องหวาน 100 เท่านั้น <laughs>
อืม
ถ้า ถ้าไม่ 100 นี่ไม่ใช่ ถ้าเหมือนเพื่อนรู้ใจ ถ้าเกิดเขาซื้อมาให้ก่อน เขาจะต้องหวาน 100 แล้วต้องเป็นร้านนี้เท่านั้น อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
อ๋อ ก็คือมีร้านเป็นประจำของตัวเองด้วยเนาะ ค่ะ
ใช่ ค่ะ ใช่ ๆ ต้อง ต้องเติมน้ำตาลค่ะ พลังทำให้ร่างกายสดชื่น หลอกให้ร่างกายสดชื่น เขาต้องเติมน้ำ ตาล
อืม อืม อันนี้ค่อนข้างจริง ค่ะ
คุณ คุณบ้านไม่เป็นเหรอคะ?
ไม่เป็นค่ะ ถ้าเป็นบ้าน ตัวบ้านจะชอบทานอะไรที่มันเปรี้ยว ๆ มากกว่า ไม่ค่อยชอบของหวาน มันจะรู้สึกแบบตื่น ตื่นเลย ค่ะ อย่างน้ำมะนาว อย่างเงี้ยนะคะ ใช่
อ๋อ แต่ อ๋อ ๆ เหมือน อ๋อ ค่ะ ๆ แต่มะนาวเช้า ๆ ก็ไม่ไหวหรือเปล่า?
ใช่ค่ะ มันปวดท้อง <chuckles> แต่เราง่วง ไง เราก็ต้องแบบว่า อะไรเปรี้ยว ๆ เติมเข้ากระแสเลือดบ้าง ไม่งั้นมันจะก็ ก็จะแบบรู้สึกเพลียไปทั้งวันเลยค่ะ คุณหมวก
<laughs> อ๋อ